Как ты смотришь на такой вариант?
Да, вот это тоже ведь проблема, что мало что, как ты уже упоминала раньше, мало что доставляет удовольствие в такой ситуации. Но, видимо, на этом надо научиться концентрироваться, я вот подумала. Как ты считаешь?
Верно. Совершенно верно. Концентрация- это первое необходимое, что нужно сделать. Потому что вот когда ты чувствуешь ловишь себя на той мысли, что ты находишься не здесь и не сейчас, вот прямо заставить себя, что погрузиться в тот разговор. Например, если приходят друзья, а, например, вы обсуждаете какую-то приятную тему, и говорите о чём-то. В этот в этот момент ты можешь быть загружена своими мыслями, правильно? И не расслабиться, не получить удовольствие от общения. Да, а именно концентрация, что ты верно сказала, и прямо вот, э, знаешь, это прямо попадание.
Так. Да. Ага. Да-да, так и бывает. Так и бывает часто.
Просто по по попытайся, сконцентрируйся на этой ситуации, которая сейчас у тебя. Общение замечательное, вкусный ужин, хорошая компания.
Да, да, понимаю. Да.
И после этой встречи ты будешь чувствовать, что ты действительно, а, получи ты расслабилась, у тебя был хороший вечер, всё прошло замечательно, а буду думать о проблемах уже потом. Да, да.
Но отдохнула просто как-то. Потому что, конечно, от бесконечной концентрации на проблемах, на вот этой невозможности что-то решить, до добра никого не доведет. Спасибо тебе за поддержку.

Жалению, принять решение не можешь, потому что не ты принимаешь решение, а решения принимаются за тебя.
Да, да.
Вот. И, да, переживать о том, что, скорее всего, не произойдёт. Ну Я думаю, что всё разрешится в твою сторону, и всё будет хорошо. Но, конечно же, мы начинаем думать: "А вдруг?" А вдруг, э, а, человек, который будет принимать решения, а, ну, не не оценит. <chuckles> Может быть, а может быть, он не не так рассмотрит моё дело или ещё что-нибудь. Мы можем, а, много "но", "но", "но", "но", "но". А, вот. Но основу мы не можем Как бы на это не надо делать ставку, потому что и думать о плохом. Отпусти ситуацию, потому что тебе на надо находиться здесь и сейчас, и решать проблемы по мере поступления.
Конечно, да. Ненавидит всех мигрантов.
Потому что если ты будешь думать о том, что может не произойти, ну, как ты говоришь, э, так и волосы, как бы, могут, как ты в той ситуации, если б ты сидела бы, не пошла бы спать Повыскакивают, да, из головы. А тут ты отпустила ситуацию и пошла спать. И ты сделала, ну вот с на 100 % правильное решение на тот момент, потому что от тебя в тот момент ничего Да, да.
По повыскакивать с головы, да. Мгм, мгм. Да, я сделала максимум из возможного, чтобы решить, и чтобы не думать, чтобы не, э, выскакивали волосы, не мотать себе нервы и ни на кого не сорваться и не покусать. Да. Но, ты знаешь, вот, кстати, момент важный- я пошла спать, потому что я чувствую реально нервное истощение от этого всего.
Ты м